なんか、ね、何にも食べてない、飲んでないだと、やっぱりちょっと口ん中乾燥してるでしょうし。うんうん。
うんうん。 そうですね。うん、結構コーヒーは飲むんですけど、コーヒーはコーヒーで良くなさそうなんですよね、そこら辺に。
はい。 あ、口臭には良くないですよね、コーヒーは。うんうんうん。私もよく飲みますけど。
うん、そう。あ、そうなんで、やっぱりまあ、何か食べれるのが一番ですよね、やっぱり、うん、朝は。
うん、まあ、そうですね。
うん。
なんかその健康面でじゃなく、ずだけじゃなくて、なんかこう、う、そういうエチケット面でもちょっと、うーん、あの、なんかまあ、たそんな量食べなくてもいいと思うんですけど、なんかとにかくさんしょく食べた方がいいのかなと思って、私はできる限り3食摂るようにはしてて、まあ、朝も
はい。そういう口臭とか、うん。 うんうんうん。 ああ。 うんうんうんうん。
朝、そうですね。だ
はい。
朝は、えっと、果物中心に摂るようにしてますね、どちらかというと。うん。
うん。 おお。いいですね、確かに。
はい、なんかビタミン摂るのは朝が一番いいみたいなので。
うんうん、なんか、ん、聞きますよね。うん。
ええええ。なんで朝、果物必至系の朝食、なりがちですね。
うんうんうんうん。うん。
だから、それはそれで大事かなと思うし、でも夜抜いちゃうと私も多分、なんか、眠れそうにないのでお腹空いちゃって。はい。
そうですね。 うんうん。 <chuckles> そうですよね。お腹空いちゃって眠れないってことんなりそうですし。やっぱり寝てる時が、一番多分そういう、栄養素とかを体が取り入れて、成長する時期な時間帯なんで、あった方がいいとは思うんですよね。うん。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
はい。 そうですね。あとちょっと、何ヶ月か前に、結構結構体重が増えてしまったので、こりゃいかんということで <chuckles> えっと、でも朝もまあ、そんなに食べてないし、まあ、ひ減らすとしたら夜が一番効果的かなと思って。
はい。 おお、はい。 うんうん。 はい。 うんうん。
でもそんなに極端に減らすと絶対後で反動が来て挫折するって分かってたので。例えば、あの、まあ、夜って大体私、玄米ご飯食べるんですけど、その量を、前は茶碗にいっぱい食べてたのを
うんうんうん。はい。 うんうん。 はい。